Sì, diciamo che poi, ehm, io ho preso questo cagnolino in in un momento diciamo di di solitudine, se così vogliamo dire, perché il mio compagno era partito per lavorare fuori, io ero sola a casa, ehm, lui è come se fosse arrivato, ehm, proprio, per per aiutarmi in questa solitudine. Diciamo che io l'ho trovato, eh, abbandonato per strada e
Mh-mh. Mh.
Ehm, e quindi è stato il segno un segno insomma e mi ha aiutato molto, eh, sì mi ha aiutato molto.
Eh vedi? Quindi da quanto tempo è che ce l'hai?